Setelah i
Kesimpulannya, eee, orang yang kita kenal bertahun-tahun tuh gak selamanya gak belum tentu kita jangan pernah kita ngerasa kenal orang ya.
Heeh. Mmm, oke.
"Gua gua kenal banget deh sama dia sih, nggak mungkin kalau dia sih," eee, jangan jangan gitu. Jangan suka ngasih, apa, stigma-stigma, eee, kesannya kita udah faham banget nih orang nih, gitu. Ternyata nggak juga nggak juga. Terkomprim ok kok kok terkompromisasikan juga kalau ma sama sama yang kayak kayak begitu e apa, e Ini juga dia, silau ya silau ya. Begitu pada akhirnya.
Betul. Oke. Heeh heeh heeh. Oh, gitu. Mhm. Betul betul. Nah, setelah kejadian itu, Kak, eee, apa yang apa, dampak ke kehidupan Kakak tuh apa? Apa yang Kakak lakukan itu?
Eee, aku level trust aku ke orang agak mulai berubah ya. Karena gak lama toh gak lama dari situ kan, eee, kita pindah kerja juga ya. Gak lama dari situ, eee eee, tapi yang pasti, ak vibe-nya ki apa, eee, kita enggak bawa getaran yang sama, yang idealis dulu, kayak kayak pertama kita masih kerja, gitu. Jadi kita udah gak gak terlalu gampang percaya sama orang, kita kita udah udah gak inilah gitu, udah gak, eee, apa ya, cenderung apatis, gitu, untuk ngeiniin orang, untuk kayak misalnya, apa namanya, untuk berdiri dari prinsip kebersamaan tuh, kita udah gak terlalu lagi dah di situ, gitu. Bahasanya, "Aduh, gue udah sakit hati dah, urusan begitu mah, gue udah patah hati," gitu, bahasanya. Benar, serius.
Waduh. Oh, gitu. Betul betul betul, hmm. Oh. Oh, gitu. Oh. Oh, gitu. M Baik. Tap tapi tapi pas Kakak ngalamin kejadian itu, pas tau gitu kan, wah, ternyata dia apa namanya istilahnya, mmm, apa, tidak seperti yang Kakak duga gitu, itu Kakak sharing ke siapa tuh? Apa diem aja atau gimana tuh?
Mhm. Ozaik ek nah, ini ini, nih, ini, kalau kita modelnya kalau gue gue pribadi saya pribadi orangnya daripada ngegrenyem, daripada mending gue samperin orangnya, ya kan. Itu sih gak pakai tedeng aling, saya samperin orangnya. Tapi lagi berdua, ya kan, lagi berdua. Sengaja dia shift malam, aku padahal shift pagi tuh, sengaja aku gak pulang. Nongkrong, ya kan. Pas dia pulang, di parkiran tuh kita deketin. "Brother, coba ada waktu gak? 2 menit aja. Ini biar jangan ngeganjel nih di tenggorokan," gue bilang, hah. "Lu kok bisa sampai hati sih, kayak begitu?"
Ap mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Wah, setuju tuh, setuju. Betul betul. Mmm, oke oke. Mmm. Oke oke. Nah. Wah. Betul betul. Ah, iya sih.
Tahu gak apaan dia bilang? Tahu nggak dia bilang apaan?
Apa dia bilang, Kak? Apa?

Nah, dia itu, eee, kepala perwakilan untuk serikat buruh, untuk di tempat ki eee, saya kerja, iya kan. Ini orang yang, apa ya, yang dibilang bisa dibilang menyuarakan inilah ya hak-hak buruh segala macam gitu kan, yang masalah keselamatan buruh, yang masalah, apa, me dia dia yang yang apa, yang yang garda terdepanlah kalau untuk urusan-urusan hak-hak, eee, pekerja tuh ya kan. Mmm, iya ini ujung tombak gitu kan dan jadi waktu itu saya juga, apa ya, bahasanya tuh kalau enggak salah sampai, eee, "Wow." Gitu, "Wow." Wow-nya itu bener wow gitu. Maksudnya, eee, iya mungkin ka karena kan sebagian dari kita kan udah udah berkeluarga kan. Nah kebagi eee, dalam hal ini dia memang, eee, anak sulungnya, di situ juga gitu loh. Heeh. Jadi jadi, eee, dia udah udah, kalau bahasanya udah udah udah berakarlah dari situ ya. Mungkin ya. Mhm Jadi kalau kita pas kita lihat tuh, eee, yang bikin-bikin momen-momen berubah tuh
Terus gimana? Mhm. Oh, keren dong ya. Aspirasi. Mmm. Oke keren. Iya. Iya. Iya iya. Ujung tombaklah ya? Oke. Mmm. Oke. Betul betul. Heeh. Oke. Mhm, mhm mhm.
ada waktu itu lagi kalau enggak salah, rekan ya. Tangannya tuh kesikat mesin pres sampai ke eee, batas sikut. Hancur lebur, "Boom!"
Wow. Wow, terus terus?

Wah, waduh. Ngeri s juga. <chuckles>
Eee, memang iya, iya memang dia namanya juga pabrik ya. Gitu, mhm. Things happened gitu ya. Memang hal-hal buruk se sering terjadi. Sebagai mau gimanapun juga kita coba cegah dengan alat, eee alat IK3-nya, dengan alat apa, <sucks teeth> alat-alat kes eee, keselamatannya. Eee heeh, abis itu mau kita sosialisasikan, eee, apa segala macam. Tapi tetep aja kan namanya, hari naas kan gak ada di kalender ya bahasanya ya. Mhm, gitu. Jadi aduh.
Iya, betul sih. Risiko ya? Mhm. Betul. <chuckles> Hmm. Iya iya. Betul. <laughs> Iya, setuju setuju. Heeh, terus terus?
Kalau gak salah tuh dia tuh apa ya, intinya dia tuh di eee, dari dia tuh bener-bener kita idolain untuk minta full kompensasi untuk si rekan kita ini heeh, rekan, kita gak bilang korban lah ya. Kita selalu menganggap diri kita "warrior" yah, eee, kan. Ah ini ini ini nggak gugur sih, nggak. <chuckles> Tapi ini kan, ini ca cacatnya cacat ca cacat loh, gitu loh. Ini kan bukan bukan bukannya yang sesuatu yang bisa lo apa sih bahasanya, bukannya kayak kuku yang bisa tumbuh lagi, sampai sikut loh. Bukan jari, sampai sikut, gitu kan. Nah, dia itu kalau misalnya, eee, company policy, kalau dia sudah memakai pakaian IK3 segala macem, ya kan. Udah udah maksudnya sudah sesuai dengan prosedur, ya kan. Itu ke eee, perusahaan harus membayar dia full kompensasi.
Betul. Korban ini? Iya, heeh. Iya iya. Betul. <laughs> Mhm. Ya, pastinya ya. Betul. Iya. Iya iya. Iya iya.

Nah, ngomong-ngomong tentang hidup nih Kak, eee, kira-kira dalam hidup Kakak ini pernah gak nih, ngalamin momen yang bikin pandangan hidup Kakak tuh jadi berubah sedikit lah atau berubah banyak gitu, gimana nih Kak, ceri ceritanya?
Wah kalau untuk masalah momen yang bikin hidup kita pandangan hidup kita berubah
Iya, gimana?
ada satu waktu ya yang benar-benar ngajarin kita tuh. Yang ngajarin saya pribadi tuh ya kan. Cuman, ya kan balik lagi ya kan. Eee, sesuatu yang mungkin berarti buat kita, mungkin nggak terlalu berarti buat orang lain, ya kan. I ini sih ini sih buat saya. Ini buat saya, buat saya ini hal-hal yang seperti ini kan berarti ya. Jadi eee
Mhm. Apa tuh, Kak? Iya. Betul. Setuju setuju s Mhm. Iya.
momennya tuh gak gak gak terlalu gak terlalu signifikan sih kalau menurut kalau kalau kata orang sih ya. Cuman
Apa tuh? Hmm. Oh gitu, kenapa tuh, Kak? <chuckles>
itu kita ada momen waktu itu, yang kita ngelihat orang role model kita ya. Role model itu lebih ke apa ya, sosok idola, orang yang kita jadiin patokan, tolak ukur, gitu kan ya. Ternyata dia itu gak gak se apa ya, gak seprinsipil, gak sede idealis yang kita pikir. Gitu, eee, eee, kita waktu itu, eee, kalau gak salah ya, itu sekitar tahun-tahun 2010-an ya.
Mhm? Idola. Oke. Betul, mhm, iya sih. Oh, oh, itu Kakak taunya dari mana? Kok bisa gitu? Mhm mhm. Gimana tuh?
Mmm, eee, dia itu kan orang yang eee, kita kan kerja ya. Kerja tuh kan ada ada komunitas buruh lah ya. Eee, di manapun juga ada ada labor ini kan, di manapun juga ya. Tahun-tahun dua tahun-tahun segitu kan masih masih lagi kenceng-kencengnya tuh tahun dua ri tahun dua ribu sepuluhan, 2009, dua ribu sepuluhan
Iya iya. Oke. Betul, betul. Setuju setuju. Iya.